Mmh mh. Tout à fait, ouais. Non, c'est délicat. Mmh. Ouais, ouais.
Et l'autre voisine oui, voilà, c'est ça et l'autre voisine, c'était il y a longtemps. Bon, maintenant, bien ça ne se passe plus, ça ne se produit plus mais c'est vrai qu'il y avait, heu, un irrespect, heu, total, heu et même, heu, un dénigrement, je trouve aussi pareil par rapport à, mmh, heu, «Oui, mais nous habitons tous dans un immeuble, donc heu, il faut se supporter», heu, mais c'est c'est un mot fort, heu, se supporter, je trouve, c'est chacun a son environnement, heu, nous, on habite, heu, en bas, donc heu, on a, heu, une grande terrasse et heu, c'est une terrasse privée, donc on ne veut pas avoir d'objets qui atterrissent dans notre terrasse, ce qui nous semble logique. Voilà.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh, ouais? Ah! D'accord et il y avait des objets qui tombaient de son appartement, heu, sur sur ta terrasse, d'accord mais mais tout était régulièrement ou c'était accidentel ou?
Tout à fait. Tout à fait. C'était c'était ponctuel, c'était pas régulièrement mais il fallait s'adapter, il fallait comprendre que nous sommes tous, heu, dans le même immeuble et j'ai trouvé ça vraiment, heu, culotté aussi de sa part, è exactement, culotté. Je pense que vraiment le mot et et heu et je trouve que ça ça ça dég ça, mmh, crée des tensions et des scissions pour rien alors qu'on pourrait tous vivre, heu, apaisés et tranquillement dans le même immeuble.
Mmh. Ouais. Ah, c'est sur. Mmh mh. Tout à fait et puis admettre, heu, quand on est fautif et puis, heu, simplement s'excuser, parce qu'en fait, ça peut être dangereux quand même, non, d'avoir des objets qui tombent, heu, sur la terrasse, oh, quand même c'est un peu, heu
Ça manque d'humilité. Tout à fait. Tout à fait. En plus, on aurait pu être avec ma mère à l'extérieur parce que ça nous est arrivés parfois de sortir boire le café, heu, dehors, heu, vu qu'on a, heu, les tables, les chaises pour et cetera, donc heu, c'est vrai qu'il aurait pu arriver, heu, à un moment donné, il y avait même, heu, des elle, hem, posait, en fait, heu, une clim et heu, du coup il y avait, heu, donc heu, il fallait trouver, heu, le mur et cetera et en fait, il y avait les débris des donc du mur qui tombaient, heu, chez nous, <chuckles> donc à un moment donné, heu, il fallait prévenir, en fait, que qu'il y avait ça, donc ça to c'est tombé quand même, heu, dans dans notre enfin, sur notre terrasse et ça allait tomber aussi sur les vêtements que ma mère met à sécher dehors, donc heu, c'est quand même, heu
Bah, oui. Mmh. Mmh. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh mh, mmh.